Me fala de uma comida tradicional que reúne sua família.
Ah, o nhoque da minha avó. A minha avó já é falecida, né, mas eu cresci, eh, comendo o nhoque que a minha avó fazia de batata com molho de tomate super fresco. E durante muitos anos eu ajudei a minha avó a fazer o nhoque, né. Era uma diversão pra mim.
Hum, delícia. Uhum. Uhum.
Uma delícia.
Nossa, é engraçado isso, né? Como é que era esse nhoque da sua avó? Ele era era aquele nhoque que só comia no dia 29 pra atrair dinheiro? Era um nhoque com com que molho? Como é que era?
E aí Bom, começava com a escolha da batata, né? Minha avó, ela veio de navio para o para o Brasil, né, da Itália para o Brasil, então acredito pequena, mas ela devia ter comido e devia ser um prato da v da mãe dela ou da avó, né? E então começava com, hã, a escolha da batata na feira. Eu lembro da gente descer a feira de ca a feira livre de casa, perto da minha casa, na rua de baixo. Então a gente descia pra comprar batata, e aí, hã, minha avó cozinhava batata. Era uma batata que não tinha muita água, então ela co ela colocava pouquíssima farinha. E e isso que deixava o nhoque super leve, era uma delícia.
Uhum. Uhum. Hum. Toda uma preparação, né? Vocês iam pra feira comprar batata. Sabe que eu até hoje não sei qual é a batata ideal pra que. Você aprendeu? U eh, você sabe?
Eu e aqui nos Estados Unidos, a g eu na eu já tentei reproduzir o nhoque, que é um prato que eu faço até hoje, né? Eu faço o molho, depois eu te conto do molho que é super especial.
Uhum.
E aqui nos Estados Unidos a gente tem poucos tipos de batata, né, tem mais aquela batata grande que eles fazem a baked potato, né, e a batata e uma batata, outra x, mas ela não serve. Eu já tentei e e e eu preciso colocar muita farinha para o nhoque chegar no ponto, e aí ele fica pesado, né?
Uhum. Uhum. Uhum. Entendi. Então só tem aquela batata, batata grandona, né, que é a que a gente chama batata inglesa, no Rio de Janeiro, não sei no seu estado. Mas, entendi, complicado. É.
Mas, eu morei na Itália Complicado e a e eu morei na
Algumas coisas não dá, né? Mas você ia falar fala.
Não dá. Não dá. E eu morei na Itália e daí por isso que lá na Itália, a gente achava frescura, mas existe alguns, né, alguns produtos que alguns tipos de batata que muito parecidos com o do Brasil, que f que eles falam: "É a batata para o nhoque, é a batata pra massa normal, é a batata pra fazer, eh, sei lá, salada de batata, é a batata pra fazer batata frita." Então realmente essa história da batata é verdadeira.
Uhum.
Sabe? É a acho que
Você morou você morou na Itália, né? A questão do nhoque, você encontrava nhoques assim parecidos com o da sua avó, ou tem uma pegada mais diferente?
Morei. Muitos, muitos. Não, várias rotisserias rôtisseries elas tinham o nhoque fresco, né. As massas frescas e tal. Era muito parecido, muito parecido mesmo. Acho que minha avó, ela reproduzia realmente a receita italiana, né. Que praticamente era só batata e um toque de farinha. Eh, tinha muito pouca farinha. Oi? Quanto tempo eu morei na Itália? Ah, eu morei na Sicília
Uhum. Uhum. Qual parte da Itália que você estava? Qual parte da Itália? A Sicília, ok. Porque assim, eh, tem casos que o nhoque na Itália não é parecido com o que a gente conhece, né. É mais uma massinha com molhinho em cima. Não sei se você teve essa experiência.
Eh. Sim. Sim, sim. Mas um pomodoro só. Uhum.
Uhum, isso.
O da minha avó, a gente aju eu ajudava ela, eu falava que era minhoquinha, né. A gente enrolava a minhoquinha da massa, cortava e tal. E daí a vinha a vizinha com o prato, vinha a vizinha fazendo outra coisa e aquilo virava um evento. Por isso que era tão divertido, né. Mas a minha a avó fazia um molho de tomate super gostoso, super adocicado, porque ela colocava cenoura e beterraba no molho para tirar acidez. Então era incrível.
Hum. Uhum. Uhum. Ah, nossa, maravilhoso.
Maravilhoso. Nossa, que saudade desse molho. Eu faço esse molho aqui mas, eh, não tem o segredo dela, né. Que eu não sei qual é, mas eu tento reproduzir, mas, eh, fica muito parecido, mas não é a mesma coisa.
Hum, muito bom. Uhum. <laughs> É verdade. Hum. Você já falou que aí onde você mora, né, não dá pra reproduzir esse nhoque. Mas dá pra reproduzir o molho, né. Pelo que eu entendi. E aí, que que você faz pra pra ter esse saborzinho? Você usa esse molho num outro prato, ou você faz assim mesmo nhoque? O que que você faz?
Dá o molho, aham. Ah, o molho eu faço. Eu compro os tomates, hã, tomate de molho. Eu aço os tomates com s com alho, com ervas, az bastante azeite. Depois eu bato, e aí eu junto a ceno 1 cenourinha e 1 beterraba pequena cozidas. Elas tiram, realmente, o a acidez do molho, né? Porque tem gente que coloca açúcar.
Uhum. Ok, boa. Uhum.
Depois eu volto para panela com coado e deixo apurando, tempero, acerto o sal, acerto pimenta, ponho mais ervas e tal. E aí, eu congelo esse molho. Então, esse molho, eu tenho a base dele. Aí eu quero fazer bolonhesa, eu faço a carninha moída e m e misturo. Quero fazer um rosé, misturo com creme de leite fresco, e assim eu vou fazendo. Eu congelo e vou tirando conforme eu necessito. Porque ele é um molho que demora umas 2, 3 horas, umas 3 horas para fazer. Então não é não é sempre que dá, né?
Uhum. Você vai adaptando, né? O que o que tiver ali tá congeladinho, você pega e usa. Tem algum outro prato assim que é tradicional e, de repente, nem nem da sua família que passou, a sua família atual, né? Quando você faz, que você mora em outro país, e não dá às vezes pra recriar tanta coisa quando você era acostumada, mais jovem. Eh, mas atualmente, assim, tem alguma comida tradicional aí onde você mora que reúne todo mundo? Quem mora com você?
Exatamente. Meu marido tem origem argentina, né? Então, por exemplo, o o churrasco é uma coisa muito presente pra gente, né? Ele gosta muito de carne, eu não amo tanto quanto ele, né? Eu pra mim, se tiver, por exemplo, um abacaxi, ah, alguns frutos do mar que são gostosos para f fazer na churrasqueira, milho, ah, vegetais, eu prefiro. Frango. Mas, por exemplo, o churrasco é um prato que reúne. Ele faz um chi um, a choripan, que é uma delícia, que é um é um pratos argentino super tradicional com linguiça. Então existem alguns maravilhoso.
Uhum. Uhum. Maravilhoso, né? Eu t eu gosto. Uhum.
É é muito gostoso. Então existem alguns pratos da minha família atual, né? Eh Tem os que eu carrego de tradição e os que a gente faz, acerta e a gente incorpora como o prato da família. É interessante isso, né?
Uhum. Boa. Uhum. É interessante, né? Como vai assim e também eh, eu ia falar añadiendo, né, que é uma palavra em espanhol, mas quando como vai incrementando. Por exemplo, você falou que seu marido é de origem argentina. E ele já traz também muito essa bagagem, né, do que é, eh, tradicional na família dele. Aí já coloca aí o churrasco, a carne, e você já coloca aí um franguinho, um legume, né. Vai tudo meio que se adaptando.
Argentina. Exatamente, exatamente. E a gente não faz, apesar da gente morar nos Estados Unidos, a gente não gosta do do jeito que o americano faz o barbecue, porque é tudo muito sem gosto, né. É o hambúrguer que, geralmente, ele compra. Então geralmente é uma carne que tem muito mais tem muito mais gordura. Hã, a a salsicha também é go é gostoso. Mas assim, muito de vez em quando. Eu acho que assim, brasileiro e o quem tem a origem lá pro sul, né, do Brasil, uruguaio, argentino e tal. Eles fazem fazem um churrasco incrível com a com os cortes de carne certo.
Uhum. Uhum. Uhum. Sim. Uhum. Mas, assim, nos Estados Unidos, né, como como que funciona isso? Eh, as carnes, consegue achar equivalente? Como é?
Consegue, consegue. Você tem a picanha, você tem a fraldinha, você tem a maminha, você tem, ah, o filé mignon. Todas as todas as car todos os cortes que a gente tem no Brasil, que a gente tá acostumado, a gente tem aqui também.
Consegue. Uhum. Uhum.
Super fácil de encontrar. Qualquer lugar, você vai, por exemplo, no Walmart, você vai ter todos os cortes de carne, hã, que a gente tá acostumado.
Boa. Mas é interessante, né, que, eh, algumas coisas não têm, realmente a batata, eu fiquei pensando. Mais complicado, o custo também é muito baixo, então de repente não vale a pena, né. Ter esse trabalho todo. Ou ou eles já tão acostumados com o tipo de batata que tem aí. Eh, com relação à à às frutas, como que é?
Super comum. As frutas aqui são maravilhosas. Eh, a a Tirando o morango, que é lindo, mas eu acho que o morango não tem gosto de nada. É engraçado, assim, gosto muito fraquinho de morango. Agora o restante das frutas, eu acho que as frutas aqui são incríveis, assim, são bonitas
Uhum. Sim. Uhum.
sabe, você vai no mercado você tem aquela fruta, eh, fresca. Hã, bonita. Então tem as maçã
Aquela aquela fruta de boutique, né. Bem ali, bonita, apresentável e gostosa. Fora o morango boa. E você
Boutique. Exato. Gostosas. As frutas vermelhas aqui são o grande forte, né, dos Estados Unidos. Você tem todas as berries. Eu lembro que no Brasil eu amava, mas era super caro.
Boa. É. Sim. Eu falei Ok. Eu falei, assim, das frutas, né, porque geralmente tem as sobremesas. Não sei se a sua família tinha alguma sobremesa, assim, tradicional. E, de repente, eu acho, leva muita fruta, né. Por isso que pra ver se você recria aí alguma coisa, não sei, se sua família fazia salada de fruta, ou algum, não sei, hã, banoffee, que é aquela bananinha. Tinha alguma coisa assim?
Ah, salada de frutas sempre, né? Sempre. Mas uma f uma sobremesa que a minha mãe fazia no Natal, e nossa, me marcou muito, eh, sabe aquela gelatina colorida? Ela fazia várias cores de gelatina, daí ela cortava em cubinho, daí, tipo, tinha um creme, ah, de creme de leite com, acho que, leite condensado. E daí, ela juntava tudo nesse creme, colocava numa forma e virava aquele como se fosse um pudim de gelatina colorida. Nossa! Aquilo me lembra muito o Natal. Uma delícia!
Uhum. Uhum. Sim. Hum. Aham. É verdade. <giggles> E você costuma fazer aí, em casa?
Deu vontade de me fazer isso aqui. Não, nunca fiz. Eu acho que dá um pouco de trabalho. Apesar de ser uma coisa super simples, mas eu lembro que a minha mãe fazia várias formas de gelatina de diversas cores e aí cortava e tal. Tipo, levava um tempinho, né?
Uhum. Uhum. Aquela, acho que e era meio uma uma tática, né? Das mães para para os filhos comerem, eh, bem. Porque a gelatina faz muito bem para saúde, né?
É, pode ser, pode ser. Agora, g eh o, sobremesas com fruta, não me lembro, assim, de nada marcante. Ah, a
Não. E tem alguma outra, assim, sobremesa, sem ser a gelatina? De repente que a sua avó fazia?
Minha mãe fazia uma mousse de chocolate super gostosa, também super levinha, super aerada, bem boa. Eh, minha mãe também não era muito de cozinhar, então ela fazia mais em, hã, hã, datas especiais, né? Ela fazia uma salada de camarão no Natal também, super gostosa. Eh, e vai maçã verde, bem boa. Então, tem, né, esses pratos grandes e tal.
Uhum. Hum. Hum. Bom. Uhum. Boa. Agora Uhum. Porque, assim, pensando, né, quando você vai para o Brasil, não sei se você vai sempre para o Brasil, se você tem essa essa coisa ou vai de vez em quando, quando você chega lá, tem algum prato, assim, que que você pensa: "Nossa, eu preciso comer isso." Ou ou, de repente, visitar a família pra todo mundo comer junto. Tem algum prato assim?
<chuckles> A gente tem uma lista. Ai ai quando a g a então <laughs> tem, ah, eu quero a coxinha de eu quero a o risole de camarão da Ofner, eu quero ir comer hambúrguer no Hobby, que é uma lanchonete super tradicional de São Paulo. Daí o pastel da feira, daí a coxinha da padaria, daí o bauru do Ponto Chic. A gente tem os restaurantes preferidos e os pratos preferidos, né.
Olha, boa. Uhum. Uhum.
Ah, então a gente faz a listinha. Agora, de família, assim, não. Não tem mais a eu eu já não tenho os meus pais e meu marido também não tem os pais deles, né. Então acho que os pratos da família só só herança mesmo, que ficou na na nossa memória, né. Agora a gente tem a listinha sim de do que que a gente vai comer quando a gente chegar.
Uhum. Uhum. Uhum. <giggles> Mas é assim, você falou da coxinha, né? Você já tentou fazer essa coxinha aí?
Nunca. Nunca. Não tenho capacidade de fazer coxinha. Massa é bem complicada.
Não. Tem que ter assim, um braço forte, né. Tem que amassar bem, sovar.
Ah eu acho. Eu acho que não é. Não pode virar virar uma coisa massuda. Apesar de que, eu já vi umas coxinhas sem massa. Hã.
Hum. Mas não é a mesma coisa, né. Melhor guardar essas vontades pra pra comer num restaurante quando for. É. E agora, tem alguma coisa aí que não tem no Brasil, assim, e que reúne a família? Tipo, eu pensei num cheesecake. Alguma coisa americana, assim?
Meio ah, não é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Ah, cheesecake você falou bem. Nossa, um cheesecake bem feito é a coisa mais deliciosa. Nossa, bem gostoso. Cheesecake é um é uma tradição aqui. E agora no Thanksgiving, né, a gente tem o feriado agora, na quinta-feira, não sei se se tem aí em Portugal. Acho que não, né. Mas a apple pie, a torta de maçã, eh, nossa que delícia. Com a massa bem craquelenta, bem amanteigada e crocante. Fi é incrível.
Uhum. Uhum. Não, aqui não. Não. Hum. Uhum. Cada lugar tem assim, as suas tradições, né, e é tudo maravilhoso. Tem que aproveitar que cada um vive melhor, e viajar mesmo porque é pra isso que é feita a vida, <giggles> né?
Maravilhoso. Tem que aproveitar. É isso aí.
Olha achei bem interessante aí o nhoque da sua avó. Fiquei até com vontade de comer. Obrigado, por partilhar comigo.
<laughs> Imagina. Obrigada você, por me ouvir. Adorei o papo.